ใช่ ใช่ ไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะแบบเอาเข้าไปฝากเขาเนาะ เพราะเหมือนประมาณว่าแค่เขาอยู่ฝั่งคลองอะ ก็คือแบบว่า เออ ดิลิเวอรีเข้าไม่ถึงแล้วอะ อืม ใช่ค่ะ
อืม โอ้โฮ พอฟังแล้วเนี่ยนะคะ ก็รู้เลยค่ะว่า ทำไมคุณเองเนี่ยนะคะ ถึงอยากจะเอาของกินอร่อย ๆ เนาะ หรือว่า ผล ที่คุณมองว่า อ่า ที่ญาติ ๆ ชอบกินเนี่ยนะคะ ไปแบ่งปันนะคะ เพราะว่า จริง ๆ มันก็มีอะไรหลายอย่างเนาะ เรื่องความสะดวกสบาย แล้วก็ เรื่องอำนวยความสะดวกด้วย แล้วอย่างงี้ค่ะ มัน มี เหตุการณ์นะคะที่เป็นความทรงจำที่ดีของคุณ หรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่คุณมองว่ามันน่าประทับใจค่ะ ในวันที่คุณเอาอาหารไป ไปฝากญาติ ๆ ไหมคะ?
อืม ค่ะ อา หาด

มีความรู้สึกแบบว่า โอ้โฮ กินไปได้ยังไง แบบว่า เออ แล้วแบบ คือแบบว่า ใช่ ถ้าเผื่อแบบ แบบโมเมนต์ นั้นน่ะ มันรู้สึกแบบว่าอึ้งอะ แบบว่า โอ้โฮ แบบกินขนาดนี้เลยเหรอ? แบบว่า เออ แบบ เออ แบบชอบขนาดนี้เลยเหรอ? แล้วแบบว่าตอนแรกคิดว่า พูดเล่น คิดว่า แบบว่า "อุ๊ย พี่อยากกินจังเลย" เหมือนแบบ อารมณ์แบบมาแซว แบบว่าดูน่าอร่อยนะ เวลาเราแบบว่าโพสต์ social เนาะ นั้นน่ะค่ะมันเป็นแบบว่า เราอะพานักมวยไปต่อยเนาะ แล้วพอขากลับอะค่ะ เราก็จะชอบแบบว่า พานักมวยอะค่ะ มากินที่ร้านเบอร์เกอร์ เพราะว่านักมวยแต่ละคนน่ะ เขาก็จะเหมือนแบบว่าอยากจะกินเบอร์เกอร์ ม ร้านนี้จังเลย แต่มัน คือต้องบอกตามตรงว่า พี่เราค่อนข้างขายแบบว่าราคาสูงอะ ชิ้นหนึ่ง ก็คือ ประมาณแบบ ว่า 200-300 อะค่ะ เพราะว่าเป็นชิ้นที่ใหญ่มากเนาะ
อืม อึ้ง ใช่ไหมคะ? อืม ค่ะ อืม อ๋อ อ๋อ ก็คือเหมาะสมกับราคา ใช่ไหมคะ?
ใช่ นักมวยก็เหมือนแบบ